Ja, okay. Jetzt jetzt haben wir die Sache, du hast paar Leute, mit denen du richt bi richtig gut bist, aber hast du auch paar Leute, wo du sagst: „Nein, nein, bitte schreib mir 'ne Nachricht, ich will gar nicht mit dir sprechen.“ <laughs>
Ja. Ja, genau. Ne? Also, was heißt ja, so schlimm ist es nicht, aber, äh, die rufen halt immer wieder an und, ähm ja, für Themen, wie gesagt wie wird das Beispiel war gerade schon ganz gut. Genau, ne? Das das Beispiel eben von grade t also: „Ja, i ich wollte nur zusagen, ich schreib dir aber sowieso gleich 'ne Mail.“ Dann denke ich mir: „Ja, war unnötig.“ Also.
Gibt's das, ja? Ja, komm, sag. Ja. <giggles> Ja, ka kann ich verst <laughs> nerv nervig 'n bisschen, ne?
Na ja. Ja. Auf jeden Fall, ne? Und dann dann muss ich mich auch manchmal zusammenreißen. Ähm, dann versuch ich, so 'n bisschen mit Humor zu nehmen. Ich bin zum Beispiel mit jemandem auch per „Du“ und der ruft aber auch gerne an. M manchmal bin ich halt gestresst und dann ruft er trotzdem an. Also ne? Dann dann ruft er wieder an, obwohl's das eigentlich super per Mail zu klären ist und, äh, dann hab ich ihn mal gefragt, ob seine Tastatur kaputt ist. <laughs> Und dann, aber ja, aber ich glaub, das hat er verstanden.
Ja. Oh. Ah, okay. Alles verstan aber hast du hast du mit Humor formuliert, oder?
Ja, genau richtig, ne? Klar, hab das jetzt nicht irgendwie im ernsten Ton nein, nein, nein. Habe das jetzt nicht im ernsten Ton gesagt oder irgendwie vorwurfsvoll, sondern einfach, äh, wir machen immer so 'n bisschen Spaß, nehmen uns gegenseitig auf die Schippe und, ja, aber i i ich zeig das dann auch schon, ne? E e also, äh, ist ja auch wichtig zu sagen, ähm, w ja, ist ja auch ich bevorzuge das halt, weil ich halt manchmal wenig Zeit habe und deswegen finde ich das auch wichtig, einfach zu kommunizieren, ne? Vielleicht wissen das die anderen nicht und bei anderen ist es dann so, dass die, ähm, immer gerne angerufen wollen von diesen Personen und deswegen machen die das bei mir auch und deswegen klär ich dann auf, ja.
Oder? Ja? Oder doch 'n bisschen ruppig? <giggles> Ne, okay. Ah. Mhm. Ja, genau, klar, muss sich ja irgendwie einpendeln. Du hast ja auch deine Arbeit zu erledigen. Ähm, ja, ma das ist ja auch das Schöne im B2B, dass man irgendwie, äh, sich individuell kennenlernen muss, kann und das das ist ja da mir persönlich macht das viel Spaß im im B2B. Weil, jetzt haben wir über, äh äh, über über Anrufe und Nachrichten geredet. Was ist denn mit mit voice messages? Spielt das 'ne Rolle bei dir?
Genau. Genau.